うん、まあ、ちょっと未来に、うーん、もしかしたら、い
うん、ふんふん。
やるかどうかはちょっと、ま、ね、健康な状態でいるかも分からないし。うん。
そうですね。環境が変わりますよね、それ。すごい田舎に移るわけですよね、そしたら。うん。
い、そうですね。 ええええ。 そうですね、まあ、でもまあ、今住んでるところからそんなに1時間車で1時間ぐらいで行けるはい、ところなんで。
あ、そうなんだ。ふーん。どうです？じゃあ、今と比べてどういう風に変わると思いますか？

ああ、ななんかすごい、あの、でできる人間になんないとダメですわね。<laughs>
う。うん。 できるのに。 でも、住むにはいいですよね。ほんとなんか、あ。
ああ、なんか10年後、ま、あたし、じゅね10年前とか20年前とかに
はい。
10年後とかに、将来はやっぱりインターネットでみんな、なんだろう、Zoom とかそうゆうので仕事をして、そんな、どこにいても、どこの国でもはたけらけるようになるんじゃないのかなとか思ってたんですけど
ええ。 ええ。 はい。
そうゆうことになるためにはま、今、いこうやって私たちもこうやって会話してるわけですけど
ええええ。そうですね、え。
でも、すごい大した人じゃないと、こ、金儲けはできないですよね。
うーん、確かに、そうですね。ほんとに、<sucks teeth> なんですかね、そうゆう、ソフト開発とか、なんだろう、ネットワークが強い方
ああ。 うん。 うん。 うん。
は多分、うーん、どんどん、こう、いろいろ考えて、ま、携帯もどんどん進化するでしょうし
あの、ベーシックインカムって知ってます？
いや、わかんないです。
あの、どどっかの国で、出てるんだけど、なんか、せ世界の人たちに、別に仕事をしなくても、月にいくらかもらえる、あの
え。 はい。 は。 はい。
給料みたい何もしないでももらえる給料みたいな
へ。 なんですかそれ？
聞いたことないですか？
うん、聞いたことないす。
それそれを、あの、それが出たらどこでも住めるなとか思ったんですけど。<laughs>
へえ、はい。 へえ。ベーシックインカム。
調べてみてください、それ。
はい。ちょっとメモります。ええ、何それ？え、それはなんかあれですか？こ
<chuckles> いや、なんか、し、き、結局、将来的に、ベーシックインカムっていうのが出るんじゃないのかなと、今、思って
はい。 ええ、すごい。
その、別に、と特に AI とかがこうやって仕事を取っていくことになるんだったら、私たち人間の、し仕事はなくなってしまうんだし
はい。 ええええ。はい。 ああ、なるほど。
だからそしたら、あたしたちが生きていけるため、いくらかのね
なるほど、AI が働いてくれると。
を え、AI うん、なんか うーん、ね。
ええ、そんな。でも、すいいですね、それは。
いや、いいと思います。うん。うん。
ん、ね。そうゆうのができたら、た今、たぶん色々、まあ、このお仕事もそうですけど
いろいろ、その、すなんですかね、ま、10年後、5年後とか
うん。
たぶん AI がどんどん、こう、進化して、まあ、おスーパーとかお店も、たぶん、人がいなくても、無人になってとか
ふ、わあ、あ。